Allora, diciamo che prima mi guardavo, <chuckles> ehm, sia il Grande Fratello, seguivo anche L'isola dei famosi, ehm, ho vis esatto, uhm, poi è è iniziato, diciamo, la la stagione di Temptation Island e quello è il mio appuntamento fisso, anche se comunque anche lì, si segue un copione, perché ormai le prime ediz edizioni potevano essere anche più credibili, ma andando avanti col tempo anche lì si segue un copione, quindi ehm, si fa per
Ah, okay. Quelli classici. Mh-mh. Certo, poi anche perché si vede, ci si adegua a quello che è il gusto delle persone, quindi magari si vede che un certo format funziona e quindi lo si ripropone, ehm, s ogni anno.
Esatto. Esattamente, ormai in quasi tutti, quindi diciamo che ad oggi, uhm ah, poi mi guardavo Uomini e donne ehm, e che però adesso, diciamo, l'unico appuntamento che ho è quello con Temptation Island, che quello, l lo aspetto molto, <sucks teeth> uhm, molto, mhmm, es esatto, con con impazienza, sì.
Okay. Sei molto impaziente. <chuckles> Okay, okay, quindi ti piace, ehm, visto che comunque in questo reality, uhm, appunto c'è tanto gossip, e tanto drama, quindi ti piace anche seguire questo tipo questo tipo di programmi e ci sta. E, uhm, secondo te, mhmm, questo questo, mhmm, diciamo, mhmm, ehm, questa cosa che adesso stanno facendo, quindi di riproporre sempre lo stesso copione, può portare in qualche modo a un calo di ascolti, perché magari, uhm, le persone, gli spettatori iniziano a stufarsi un po' di queste di queste vicende che vengono riproposte ogni volta sempre allo stesso modo?
Mh-mh.

Certo, certo, cioè, ehm, si vede o e ogni volta che comunque allora, Temptation Island, ogni volta che lo fanno, ha tanti ascolti; cioè nonostante e questo secondo me è basato puramente su quello che, ehm, accade, ed è appunto è è oggetto di gossip; quindi
Chiaro, quindi quello che succede anche fuori dal programma, magari sui social, mh-mh.
Esatto, esatto. Ehm, mentre, uhm, diciamo che gli altri programmi, ad esempio il Grande Fratello, ogni anno comunque registra un po' il calo degli ascolti, quindi, ehm, si inventano sempre magari, mhmm, delle storie finte per fare, diciamo, il triangolo, quindi fanno entrare una persona di o da fuori, poi quell'altro
Ah. Ah. Qui addirittura finte, dici?
Sì, sì, sì, sì, comunque è stato detto da da ex concorrenti che, ehm, gli è stato chiesto di creare una sorta di storia d'amore in modo tale che, chi stava al di fuori entra più volte all'interno della casa per fare discussioni e questo viene guardato, uhm, quindi diciamo che per mhmm, che poi alla fine anche lì, per aumentare gli ascolti comunque si inventano sempre la stessa cosa. Quindi che, ehm, il fidanzato, o la fidanzata esatto, il fidanzato, la fidanzata da fuori è gelosa, entra all'interno della casa, fanno 3, 4 litigate e poi o o entra come concorrente ufficiale, oppure se ritorna all'infinito finché non non non c'è pace a queste storia, insomma.
Okay. Cert certo. Mh-mh. Quindi sempre lo stesso copione però un po' modificat mh-mh. Okay. <chuckles> Ah-ah. Assolutamente, okay, quindi è un loop infinito dello stesso copione. Ehm, quindi visto che comunque, ehm, da quello che è emerso ne hai visti tanti di di reality, ma ti è mai capitato di invece vedere perché molte volte i reality che trasmettono in Italia hanno un corrispettivo in qualche altra nazione, ehm, ti è mai capitato di vedere, magari i reality di altre nazioni doppiati o non doppiati, s ci se ci sono differenze quali quali sono?
Esatto, sì. Mh-mh. Mh-mh.

Allora, parlando di televisione, uhm, ma tu ti definiresti una persona a cui piacciono i reality show? E soprattutto se sì, uhm, come come spieghi questa grande attrazione per questo tipo di programmi? Perché, comunque, in generale a molte persone piacciono, quindi co come spiegheresti questo questa attrazione verso i reality?
Allora, uhm, ti dico che, uhm, diciamo io, uhm, <chuckles> son guardavo mhmm, prima guardavo molto di più, uhm, vari reality show, diciamo che adesso la cosa è andata un po' a scemare, e mhmm Esatto. Eh, diciamo, io credo che comunque la l mhmm, il punto, uhm, d d'attrattiva principale sia proprio il fatto che comunque, uhm, vadano in onda in prima serata, e quindi magari molte persone prima di mettersi a letto, non so, mhmm, invece di vedere un film, mhmm, preferiscono, uhm, vedere questi reality. Anche perché comunque questi reality mhmm, uhm, all'interno dei vari reality, comunque ci sono anche dei personaggi la maggior parte delle volte ci sono dei personaggi che vengono reputati famosi e quindi magari una persona segue segue quel concorrente Esatto. È affezionata a quel determinato concorrente, e quindi da lì poi si vede tutta tutto il reality.
Ah, non lo fai più così spesso. <chuckles> Mh-mh. Ah. Guardarsi un reality. Certo. Mh-mh. Quindi, magari, li conosce, quindi s'è affezionata Mh-mh. Certo. Un po' come seguire, magari, determinati film perché si è affezionati agli attori, o anche ai doppiatori. Okay. Quindi, pensi che sia anche grande e importante il fattore proprio sia di affezione verso determinati personaggi, ma anche, magari, di abitudine perché si è abituati la sera a a a vedersi quel programma, è come una sorta di appuntamento?
Esatto. Sì, sì.